Ja, das kann ich mir toti total vorstellen, wenn man halt, äh, über Jahre hinweg dann, äh, äh, so im i im Hotel, äh, praktisch immer ist, dass da dann irgendwann auch, also, die Sehnsucht auf zu Hause wieder mal kommt, ne? Aber sag mal, ist es denn ja, ist es denn dann, äh, vielleicht auch 'ne Möglichkeit, dass man sich mal sagt: „Okay, ähm, ich nehme mir jetzt mal 'ne 'ne 'ne kurze Auszeit“, ähm, praktisch, dass man, äh, dann auch wirklich zu Hause bist, f bevor so 'n neue, äh, s Engagement wieder kommt, ne? Ähm, äh, und dann weiß man vielleicht: „Okay, ich bin jetzt die nächsten 5, 6 Monate unterwegs, aber dann, ähm, äh, bin ich halt, äh, dann auch wieder zu Hause, bis das Nächste anfängt.“ Oder ist das halt ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch wirklich schwer ir irgendwie da ist, Planung reinzukriegen, ne?
Mhm. Absolut. Mhm. Also, ich habe zum Glück noch andere freiberufliche Tätigkeiten, mit denen ich grade so viel fülle, weil ich auch gemerkt habe: „Ich brauche 'ne Pause“, weil das ging jetzt echt lange so, ähm, dass ich viel unterwegs war und, ähm, jetzt habe ich grade eine Pause. Ich habe auch klar, durch die Trennung dachte ich mir: „Erst recht brauche ich sie“ und ich habe meinen nächsten größeren Auftritt an Silvester, ähm, und den letzten hatte ich im November noch, Ende November. Und seitde also, habe ich quasi 1 Monat lang Showpause und, äh, ich hatte in der Zwischenzeit sogar noch Anfragen, 3 Stück. Ich habe sie tatsächlich abgesagt, ähm also, nicht angenommen, weil ich gemerkt habe: „Ich ich brauche Pause.“ Also, da hast du echt was ganz, äh, Gutes angesprochen, ähm, weil das habe ich auch gemerkt. Und ja, ich hoffe, dass das vielleicht hilft, dass ich mich bisschen erholen kann, bisschen alles sacken lassen kann und, ähm, ja, dieser Schwung oder diese Energie wieder mehr zurückkommt.
Mhm. Okay.